أيوه، آه، يعني بي شادَّاك، آه.
من من أول آه، من أول جزء لحد رابع جزء. آآ، أنتَ أنتَ إزاي مطلّع Will Smith ضابط، ماشي، آآ والّا صاحبه اللي كان ضابط، والّا الاتنين كانوا ضُبَّاط؟ أنا مش فاكر.
إمم.
ماشي، لأن أنا آخِر مرَّة شُفتهم من زمان يعني، وإزاي مطلّعهم يعني اتنين ضُبَّاط وما فيش مُجرم بيهرب منهم، ما فيش حاجة بتقع منهُم، آآ شاطرين شاطرين أوي خاصةً آه، وشاطرين جدًا في ضرَب النار، شاطرين جدًا في الجري، شاطرين جدًا في السواقة، بيعرفوا يسوقوا كويِس جدًا وبيعملوا draft كويِس جدًا. <tsk> فأنتَ إز إزاي عندك كل حاجة كده م يعني قليل أوي إنَّك تلاقي شخصين فيهم الشطارة دي كلها، وإزاي إن هُم يع آه، إزاي إن هُم عندهم إن هُم يقدَروا يقضوا على العصابات في أقَل فترة ممكنة وأسرع فترة ممكنة.
آه. أيوه، آه. آه، كانوا شاطرين جدًا، فعلًا آه. أيوه. أيوه، آه. صح. صح، آه، آه. أيوه، صح، صح.
فلأ، أنتَ سينمائيًا ع عدِّيت حدود الخيال، خلاص.
آه، آه، بالضبط.
ف فصعب برضه إن أنتَ تلاقي حاجة زي كده في السينما. آآ، هو مش بي هو مش بيفرّجَك على فيلم سينما، مش مجرَّد فيلم. في ناس أمَّا بتيجي تتفرَّج على الفيلم يقول لك: "يا عم ده فيلم فاشل، يا عم ده فيلم آه، يع يا عم ده فيلم ما فيهوش حاجة، يا عم ده فيلم مش عارِف إيه." آه، إنما ده، لأ، جايِب لك الفيلم فيلم ممتاز، خاصةً التصوير، برضه مخرِّج التصوير كان كان رهيب جدًا. يعني هُم دايمًا مخرِّجين التصوير بتوع Hollywood آآ، شاطرين أوي في الحاجات دي، ما عرفش إز إز أأ آه.
أتسلَّى وخلاص يعني مش آه. شوية ضرب كده وخلاص. تمام، آه. أيوه فعلًا، آه، آه، لأ أفلامهم قويَّة جدًا على فكرة، والaction بتاعهم يعني، إحنا آآ برضو العرب يعني، كويِس إن إحنا بدأنا نخُش في قصة إن لأ، إحنا بقينا يعني، الaction برضو آآ، ك في السينما عندنا برضه اتحسن يعني، وبقى ليه برضو يعني، بدأ بدأ يتعلَّموا وبدأوا يجيبوا مخرِّجين من برّه وكده يعني، لمصر هنا يعني أو للعرب عامةً يعني.
بالضبط، عندك عندك مثلًا فيلم أجنبي تاني برضه اسمه The Boyka.